Anladım. Yani, herkesin gözüne çarpmayacak o detayları sen alıyorsun ve, eee, olduğu gibi aktarmaya çalışıyorsun bir noktada. Daha doğrusu, ııı, evet, yani başka insanlar hani, insanların gözünde canlansın, o insanlar da o anı yaşayabilsin diye sanki. Eee
<chuckles> Evet. Kesinlikle. Yani sanki onlar da benimle oradaymış gibi ki böylece hikâyenin daha çok içine girsinler ve, eee, daha şey olsun diye. Bir de, eee, şunu fark ettim kendimde. Ben, böyle, her şeyi heyecanlı heyecanlı anlattığım için insanlar, eee, heyecanlı bir şekilde dinliyor falan ve aslında hikâye hiçbir yere varmıyor bazen. <chuckles> Ne olduğu anlaşılmıyor yani.
Hı hı. <chuckles> Anladım. <chuckles> Ya, senin heyecanından dolayı aslında beklenti ve duygu yükseliyor ama hikâyenin sonu belki, ııı, çok, böyle, beklenmedik bir şekilde bitmediği için sonu da böyle bir hüsran gibi oluyor sanki anladım. <chuckles>
<chuckles> Evet. <chuckles> Ya, çok hüsran demeyelim ama şöyle bir şey oluyor: Bir arkad Sen evet bayağı beni zorbaladın, diyormuşum. Ya şöyle <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Çok özür diliyorum, öyle demeye çalışmadım kesinlikle tabii ki de.
<chuckles> Ya, şaka bir yana, aslında haklı olduğun kısımlar var. Bir arkadaşım bana dedi ki "Ben seni saatlerce dinleyebiliyorum," dedi. "Bunu fark ettim ve" dedi, "hiçbir şey konuşmak istemiyorum yanında. Sadece" dedi, "dinlemek istiyorum. Yani o gününü anlatman benim için yeterli ama" dedi, "günün sonunda, eee, aptala dönmüş oluyorum. Çünkü 'Biz ne konuştuk ya?' dediğim zamanlar oluyor." <chuckles> Ya, arada bir, eee, beyni, eee, şey yapıyorum herhâlde, bazı arkadaşlarımın özelinde konuşuyorum. Bazen böyle üst üste çok fazla bir şeyleri anlatırken, eee, ı sanki bir diziymiş, bir serüvenmiş gibi oluyor, bitiyor ama, eee, geride öyle çok iz bırakıcı bir hikâye değil yani özünde. <chuckles>
Ne güzel. A, şahane. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Ya, olabilir, belki az önce anlattığın gibi, işte, hani, gündelik hayattaki bazı yakaladığın ilginç detayları, eee, detaylı bir şekilde benimse betimleyerek aktardığın için insanlara, hani, eee, anlatımların belki de, eee, normale göre daha, yani ortalama bir insanın anlattığına göre daha uzun sürüyordur. Eee, ama keyifli ve heyecanlı anlattığın için de insanlar dinlemek istiyorlar görünüşe göre. Bu çok güzel bir özellik aslında. Eee, yani, kulağa eğlenceli ve hoş geliyor. Eee, peki <chuckles> Rica ederim. Ne demek.
Evet. <chuckles> Evet. <chuckles> Teşekkür ederim. <laughs> Bunu duymak bana çok iyi gel <chuckles> Yok ya, şaka yapıyorum. <chuckles> Ama doğru söylüyorsun. Evet. <chuckles>
Ya, çok kusura bakma gerçekten benim hiç öyle seni, iii, yap <chuckles> Imm, peki A, hayır, doğru söylüyorum doğrusu yanlışı yok canım. Estağfurullah. Iıı, şeyi merak ettim. Bir de konuşmanın başında, hani, "Yaratıcılık aslında öz güveni besliyor." dedin ya. Iıı, yaratıcılığın öz güveni beslemesi tam olarak ne demek? Bunu açabilir miyiz biraz?
<chuckles> Hı hı. Evet.

Eee, yani yaratıcı bir yani ben de en azından etkisi şöyle olmuştu; daha yaratıcı bir insan olduğum için, eee, kendime daha uygun olabilecek giyim tarzını bulabilmek için daha fazla şey denedim ve neyin içinde daha iyi göründüğümü keşfettim. Eee, kıyafetlerinle aslında biraz daha kendini ilişkilendirip iyi hissedebildiğinde, eee, daha dik yürümeye başlıyorsun. Yani insanlarla daha, eee, hızlı sosyalleşebiliyorsun. Onlarla daha hızlı sosyalleştiğinde tabii ki öz güvenin artıyor. Çünkü daha çok insan seni tanıyor ve aynı yere devamlı gidiyorsan bir herkesle etkileşimin oluyor ve, eee, bu da enerjini yükseltiyor. Bu da tabii ki, eee, sana şey gibi bir -belki bu bir yanılsamadır bilmiyorum ama sana şöyle bir his veriyor; "İyiyim ya, keyfimiz yerinde." gibi bir, eee, his veriyor yani. <chuckles>
Hıı. Hı hı. Hı hı. Yo. <giggles> Ya, güzel. Yani, o zaman aslında yaratıcılığın, eee, yani senin nazarında, böyle, eee, kıyafet konusunda diyelim, hani, daha fazla be başka noktalarda da eminim ki olmuştur ama, hani, öz güveni besleyici ve sosyal olarak da besleyici bir yanı var. Eee, ve dolaylı olarak, eee, öz güvenin bir noktada artmaya başladıktan sonra sosyallikle birlikte aslında, o kazandığın sosyallik de öz güveni diğer yandan destekliyor. Sanki böyle bir sarmal içinde daha fazla öz güvene erişmiş oluyorsun. <chuckles> Güzel.
Hı hı. Evet. Evet, öz güvenlik çemberi. Aynen <chuckles> öyle bir durum ama şey de var bu arada yani sadece kıyafet değil tabii ki, hani, mesela çözülemeyen bir durum var ya da, işte, böyle, kalabalık anlarda, böyle, herkesin beyni, iii, durur ve çok saçma, basit bir şey bir türlü halledilemez ama orada yaratıcı biri bir şekilde o işi ele alır ve çözüme kavuşturur ya, onlar da bence öz güveni tetikliyor. Çünkü orada kimsenin çözemediği bir şeyi çözsün. Aslında çok basit bir şey ama sen, eee, evet, yani genelde ben değilim ama <chuckles> arada yapmıyorum diyemem. <laughs> Umarım bu cevap seni mutlu etmiştir. <laughs>
Evet. İlginç bir nokta. Hı hı. Hı hı. Doğru. O da sen mi oluyorsun genelde? <chuckles> Heh! Tamam. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Y <chuckles> yo, yani gayet olabilir. Yani o an gerçekten pratik bir zekâyla değişik bir fikirle gelinebilir, eee, ve sende de bu var gibi aslında. Bunu yansıtıyorsun bence, hissettiriyorsun. Eee, bu sen olabilirsin gibi hissettim ben, o yüzden sordum. <chuckles>
<chuckles> Evet. <laughs> Teşekkürler. <chuckles>
Eee, peki yaratıcılığının, böyle, ne bileyim, eee, tıkandığını hissettiğin ya da, böyle, azaldığını hissettiğin günler, anlar, zamanlar oluyor mu?
<chuckles> Hı hı.